آآ هو المشوار نفسه كان زيّي زي أي طفل. أنا كان رأيي برضه غير غير مُحدَّد، غير واضح، آآ طفل عاوز يلعب، طفل عاوز يخرج زي الناس ما بتخرُج، آآ يقعُد في الشارع شوية، ينزل بعد المدرسة مع أصحابه ويلعبوا ويهزّروا ال الكلام ده كُلّه، أنا مش هاضحك عليك ومش هاقول لك إن أنا ما كنتش طفل وما عدِّتش بال بالمشاعر ديّة، لكن كان كل سَنة لمّا بتييجي في الآخر بتلاقي نفسك جايب درجات أحسن من الناس أو أ متعلّم بشكل أحسن أو الناس حتّى بتييجي بت بتتعامل معاك بمعاملة أكبر من سِنّك نتيجة لإنّك أنت شاطر أو بتذاكر كويس أو كده، كل الكلام ده كان بيهوِّن لحظات بقى ال ال ال التَعَب ولحظات المذاكرة الرخمة وكده.
إمم. آه. أنت لمّا لقيت نفسك في في موقع أحسن أو في مكان أحسن والمكانة دي بقت لطيفة، بقيت تحِس إن فعلًا لأ، اللي كان بيتصرّف معايا والدي فيه ده، هو كان الصح.
آه. بالضبط. بالضبط. وكمان كان في شوية مُحفِّزات. يعني مثلًا أنت لو نجحت وجِبت درجات حلوة، هنجيب لك كذا، آآ لو نجحت وجِبت درجات حلوة، هنسافر مثلًا نعمل أي حاجة آآ ف آه.
إمم. آه. المكافآت اللي بيح المكافآت دي آه.
بالضبط. يعني آه.
بس أنت المكافآت دي فعلًا بتفرق كتير؟
آه جدًا، حتّى لو كانت حاجات تافهة. يعني لأ بتفرق، بتفرق أوي، أوي يعني. بتفرق فكرة إنّك أنت بعد الانتظار لقيت نتيجة.
آه. إمم. إمم، حقيقي.
أيًا كان ال ال ال ال ال يعني المكافأة ديّة إيه، يمكن على فكرة أنا مثلًا المكافأة اللي أنا كنت باتكافئها، يمكن كانت أقَل من حياة ناس تانية كتير حواليّا.
آه. آه.
ده برضه آه. ده برضه نقطة يعني اللي هو ما جِتش قُلت إشمعنى أنا م يعني يمكن آه ساعتها طبعًا أنا فكّرت فيها، اللي هو إشمعنى أنا يعني جاي لي مكافأة وهدية أقَل من الناس. آه طبعًا. أص ي الطفل الطفل الأطفال تفكيرهم واحد. آآ يعني ال الطفل اللي هو هيفكّر بسِن واحد عنده 30 والّا 40 سَنة، لأ ما هو مش موجود. ولو كان موجود هيبقى طَفرة. يعني حاجة مش اللي هو ده مش ده المُعتاد. ف فلأ طبعًا كنت باتضايق طبعًا، اللي هو إشمعنى ده الطفل ده جاله حاجة وأنا ما جا تليش مثلًا؟
كانت بتضايقك؟ كان بيضايقك يعني. كانت بتضايقك الحكاية دي؟ آه. آه. إمم. إمم. إمم، إمم.